อืม จริงนะคะ เอาจริง ๆ แล้วคือเหมือนแบบว่าดิลิเวอรีอะ สมัยก่อนน่ะอาจจะมี แต่มันจะมีเป็นแบบว่า เขาเรียกว่าไรอะ บางร้านเนาะ แต่มันก็ไม่ได้สะดวกสบายเหมือนสมัยนี้อะ คือ มัน เราต้องรู้ร้านน่ะว่า เออ แถวบ้าน แล้วก็อยู่ที่ไหน โทรไปหา อะไรอย่างเงี้ย อย่างพวกแบบร้านก๋วยเตี๋ยว หรืออะไรเงี้ย เขาก็จะแบบ มี เงี้ย เออ ซึ่งแบบเดี๋ยวเนี้ยคือมันเป็นแบบ เขาเรียกว่าไรอะ เอามาไว้ในแพลตฟอร์มเดียวเนาะ แล้วเราก็เลือกไปเลย เหมือนเลือกแบบเมนูอาหารว่า อยากกินอะไร อะไรอย่างเงี้ย ก็ง่าย แสดงว่า คุณพ่อคุณแม่เป็นคนที่แบบว่าค่อนข้างจะพัฒนานะไปตามแบบว่ากระแสหรือว่าตามปัจจุบัน อะไรอย่างเงี้ย เออ เพราะบางคนแบบว่า เขาเรียกว่า ผู้ใหญ่บางคน เล่นไม่ค่อยเป็นนะ แบบว่ากับแอปซื้อ อาหาร อะไรอย่างเงี้ย อืม
ใช่เลยแหละค่ะ เพราะว่าเขาก็เหมือนอยากจะ รู้ในยุคของเราเนี่ยแหละว่า ว่า มันเปลี่ยนไป ยังไง มันใช้ยังไง คือม่ะ แบบ แต่บางแอปนะมันยากเกินไป เขาก็ใช้ไม่เป็นเหมือนกันน่ะนะคะ เขาก็ต้องยอมแพ้ไป แต่อะไรที่มันเข้า ง่าย ๆ นะ กดปุ่มไม่กี่ปุ่มแล้วแบบเข้าถึงข้อมูลน่ะ เขาจะเรียนรู้ เป็น แล้วก็เรียนรู้ไวมากเลยอะค่ะ แล้วเขาก็รู้สึก ใจนะ ที่เขาก็ อ่า ยุค ฉันใช้เป็นแล้ว แบบเหมือนพ่อใช้เป็นแล้ว แม่ใช้เป็นแล้ว อะไรเงี้ย เราก็ อา ดี ๆ อืม คือเหมือน เหมือนเขาก็จะสนุกด้วยนะ สนุก เหมือนเขา ไปมีของเล่น ชิ้นใหม่ เอาแบบนี้ดีกว่า เราก็เลยรู้สึกว่า ยุคเขา กับยุคเราเนี่ยมันเป็นยุคที่ต่างกันเยอะมาก ๆ เลยแหละค่ะ
อืม ค่ะ เข้าใจเลย อื้อฮือ อืม แล้วเขาก็รู้สึกมีความภูมิใจ เนาะ <chuckles> เออ ๆ อืม อืม จริงเลยค่ะ วันนี้ต้องขอบคุณมาก ๆ เลยนะคะที่มาแชร์ประสบการณ์ให้ฟัง อะค่ะ